Tabii. Ya, ııı, ı dairem tamamen boş değildi ne yazık ki. <chuckles> Mobilyalı bir daireydi ve ben bu konuda aslında çok üzüldüm ilk başta ama başka da seçeneğim yoktu. Iıı, tek kişilik bir yatak var, ondan sonra 2 kapılı bir gardırop var. Iıı, 1 tane çalışma masası var. 1 tane şifonyer dolap var. Bir de, böyle, 2-2.5 metrelik kocaman bir raf var: ince ve dar. Ama bu eşyalar aslında birazcık çok bu alana, yani, gereksiz. Benim bu kadar çok eşyam yok mesela.
Hımm. Anladım. Hı hı. Tamam. Hımm. Anladım. Hı hı.
Iıı, fakat yapacak bir şeyim de yoktu. Iıı, o yüzden bunları, ııı, kullanmak durumundayım. Sadece bunlarla ilgili değiştirdiğim şöyle bir şey oldu. Yatak bazalı bir yatak böyle alttan çekmecesi çıkıyor kocaman yana. Iıı, fonksiyonel kullanışlı bir şey ama ben ne yaptım? O yatağı söktüm. <chuckles> Söktüm, evet, bildiğin, eee, aldım elime, şeyi, şarjlı matkabı. Iıı, baktım ki sökülebiliyor bu. İşte, onu söktüm, böyle plaka plaka hâle getirdim ahşap kısımlarını. Onu böyle gardırobun yanına ve arkasına dizdim köşede duruyor zaten gardırop. Hani çok yer kaplamasın diye. Eee, böyle kapı arkasında duruyor. Oradan bir yer kazandım ben. Çünkü yatak çok gözüme batıyordu. Kocaman böyle bazası var, yerden yüksek falan. Ben de pek sevmem öyle biraz daha alçak yatak seviyorum, işte. <chuckles>
Hı hı. E evet. Hı hı. Ne yaptın? Söktün. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. Anladım. Imm. Evet. Hı hı. Tamam. <chuckles> Peki, senin eşyaların var mıydı bu arada, onları getirebildin mi? Mesela bu yatağı çıkartıp kendi eşyalarını mı eşyanı mı yatağını mı koydun? Orası nasıl oldu?
Evet. Hı hı. Orası da şöyle: Benim, ııı, aslında mobilya olarak hiç eşyam yoktu ama şu anda birkaç parça var. Eee, neyim var? 1 tane sallanan koltuğum var mesela. Iıı, burada 2 tane koltuk, ııı, plastik, böyle, sandalye koltuk karışımı bir şey vardı hazırda, dairede. Onlar hem böyle çok kullanışlı değildi hem rahat değildi hem de, ııı, çirkinlerdi bana göre <chuckles> doğrusunu söylemek gerekirse.
I hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım, senin tarzına hitap etmemişler.
Evet, onları da ben söktüm. <laughs> Benim bu konudaki herhâlde yöntemim sökmek üzerine. <chuckles>
Evet. <chuckles> <chuckles> E, peki, şöyle, onlar, ııı, sabitti yani, tamamı evdeki eşyaların?
Hı hı. Eee, n nasıl anlamadım?
Eee, mesela yatak duvara sabitlenmişti aynı zamanda, hani, ııı, şey değildi, modüler bir mobilya değildi, duvara sabitlenmiş. O yüzden matkap kullanarak çıkarman gerekti. Doğru mu anlamışım?
Ha, yo, yo, duvara sabit değil bunların hiçbirisi. Iıı, bunların hepsi, ııı, şey, gezebilir mobilya. Hani oynatabiliyorsun yerinden de.
Peki, neyi söktün sen?
Bazasını söktüm yatağın. Ya yatağın, böyle, eee, nasıl anlatayım sana? Çerçevesi var. Iıı, alt kısmında bazası var ve etrafında çerçeve var ve, eee, baş kısmı ve yan kısmında da böyle yukarı doğru uzanan ahşap bir kısmı da var.
Hımm. Anladım. Hımm, o kısmı çıkardın.
Eee

Olur. Yani bunu ev özelinde söylemem gerekirse bence bir evi, bir, böyle, daha, hani, sıcak yapmak için aslında çok büyük, eee, yatırımlara çok büyük dokunuşlara gerek yok. Böyle ufak değişiklikler bile işe yarıyor. Mesela kullanılan ışığın rengi gibi. İşte, hani, benim kullandığım ampullerin hepsi mesela bu, işte, doğal, eee, gün ışığı diye geçen, eee, 3000 kelvin olan hatta detay vermem gerekirse. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Evet. <chuckles> Tamam. <chuckles>
Eee, o tarz ışığı kullanmayı seviyorum. Çünkü beyaz ışık kullandığımda bir sanki iş yeri, ııı, enerjisi veriyor ya da hastane enerjisi veriyor gibi geliyor bana. Eee, bu ışığın kullanıldığı açı çok önemli, işte, tepeden geldiği zaman yine, böyle, seni uyandırıcı etki yapıyor ama daha böyle köşe tarafa koyduğun zaman yerden yansıtılabilir, yukarıdan, eee, duvara doğru yansıtılabilir gibi. Evet. Ya da ne bileyim bunun dışında, eee, kullanılan halı ve bunun çeşitleri biraz daha doğal, eee, malzemelerle yapılan halılar mesela şeyleri çok seviyorum ben. Eee, jüt yapılan halı hani "hasır" diye geçiyor. Hı hı. O tarz halılar mesela çok sıcak doğal bir hava katabiliyor ortama. Eee, onun üzerine belki küçük, eee, ufak bir puf tarzı bir şey ya da yer minderi gibi. İii, bunlar çok basit dokunuşlar aslında ama ortamı çok sıcak yapan çok konforlu gösteren detaylar.
Hı hı. He, tamam. Başka neler? Hı hı. Hıı. İlginç. Hı hı. Hı hı. He he. He he. Hasır. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım, anladım. Evet. Şeyler Doğru söylüyorsun. Eee, tarzından biraz, böyle, Boho iskandinav tarzı bir tarzın olduğunu hissettin biraz ve he he, sıcaklaştırmışsın da gerçekten bu dekoratif ör eee, önerilerle. Eee, bunları paylaştığın için çok teşekkür ederim sana. Bir şekilde evini açtın aslında, detaylar verdin. Eee, çok da güzel detaylardı. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için.
<chuckles> A, evet olabilir, doğru aslında. <chuckles> <chuckles> Ya, evet.